Ginagamit ko rin siyang ano, um siguro aware ka naman doon sa GPS, di ba? Yung Google Maps, Waze, di ba? So, necessity 'yon sa trabaho ko dahil, ah, 'pag nagde-deliver ako ng mga kagamitan ginagamit ko yung app na 'yon sa yung Waze pati yung Google Maps para malaman ko yung direksyon nung pupuntahan ko. So, gamit ko 'yon araw-araw sa ano ko, sa trabaho ko. Ikaw ba, me
Oo. Ayan. Oo. 'Yon nga. Totoo 'yan. Ah, okey.
Ibang use, oo sa technology, regarding sa pang-araw-araw na buhay mo?
Ako? Hmm. Ayun din, yung maps, yung Google Maps, ayan. Malaki rin yung tulong sa'kin no'n kasi hindi ako matandain sa mga daan, direksyon, ganyan. At kung wala talaga 'yon, naku, lagi akong naliligaw talaga. Kahit nga minsan, yung bababaan ko, kunwari, ah, sa jeep o sa bus, ganyan, minsan lumalampas pa kung walang ano, Google Maps. Kaya malaking tulong talaga. Tapos meron din yung mga apps na delivery apps nga, katulad ng Grab, ganyan, Lalamove. Malaki yung tulong kasi, kunwari, ah, may nalimutan ka sa bahay ng kaibigan mo, ganoon, tapos malayo. Hindi mo na kailangan pumunta pa, hindi na hassle, pwedeng ipa-Lalamove na lang, ganyan, 'no? At kunwari naman, ah, tinatamad ka magluto, ganoon, puwede kang mag-order na lang ng pagkain sa Grab, di ba? Yan.
Tama, tama. Oo. Totoo. Oo. Ooh, di ba? Totoo. Yan. Oo. Oo. Tama, tama. Oo. Delivery. Oo, food delivery 'no, biruin mo. Akalain mong ano 'no, parang, hindi ko naiisip noon na magiging, um, ganoon yung trend ba na di ba kasi ngayon 'yon yung tradisyonal natin, di ba? 'Pag may bibilhin tayo, halimbawa, sa Jollibee.
Mm. Lalapit sayo. 'Di ba?

Ah, tawag dito, depende kapag ano, halimbawa hindi ako stress 'no, pagka galing sa work. Ah, usually eto yung hinahawakan ko agad eh, parang selpon agad eh. Kasi, 'di ba, yung social media di ba? Ano ano kasi siya eh, 'pag galing ako kasi ng work, alam mo yun, minsan stress, 'di ba, dahil nga ano, kung ano-ano naman ang mga nakaka yung mga na-e-encounter mo sa work. So, 'pag nagseselpon ako, social media, mahilig kasi ako dun sa mga nagpapatawa, eh. <chuckles> Oo, yun.
Oo. Yun nga. Totoo 'yan. Oo. Ah, oo nga. Yung mga video ganyan, dumadaan sa feed mo, 'no?
Di ba? <laughs> Oo. Oo. Yan. So, ikaw ba?
Yun nga, nakakatuwa. Ako ganun din, yung social media talaga. Kunwari, ah, yung Facebook ganyan, marami kang makikita na reel, na nakakatawa. Tapos ako kasi may alaga akong pusa at natutuwa rin ako kapag nakakakita ako ng mga pusa na makukulit ganyan, napapanood ko. Tapos kapag may libreng oras kasi ako, ang ginagawa ko, nanonood ako ng mga pelikula, ayan, at yun yung nagiging parang escape ko. Kunwari kapag pagod galing trabaho ganyan, yun yung pahinga ko nga at parang nawawala yung mm. Ayan, Netflix, kung ano yung ano, may bagong episode na ba? Ganyan, o kaya yung mga pelikula rin nga na parang sikat, ganun, <chuckles> 'yan. Yan ang nakakatanggal ng stress sa akin. Ikaw ba, mahilig ka rin manood?
Oh, di ba? Totoo. Yan! Oo. Totoo. Ayun. Tama-tama. Ano ba yan, Netflix? Netflix ba yan? Tama. Dapat nga. Oo, oo. Totoo-totoo.